อา ครับ ๆ โอ้ นี่คือเขามีธีมไหมครับ? แบบว่า คือธีมภูไทยนั่นแหละ แต่ว่าแบบการที่ สลัก สลักออกมาก็แบบเป็นธีมดอกไม้ อะไรอย่างงี้เหรอครับ หรือว่าจะเป็นแบบมี ผมนึกภาพยังไม่ออก ผมนึกสีออกแต่ยัง กำลัง พยายามนึกตามอยู่ไงครับ
ค่ะ ใช่ มี ๆ ๆ ค่ะ ค่ะ อา นึก นึกทาง อ่า เป็นวัด วัดที่เป็นแบบว่า วัดสวย ๆ วัดเก่าไทยที่เป็นแบบลายกนก อะไรอย่างนั้นน่ะ นึก นึกสภาพออกไหมคะ? เขาจะจำลองวัดอย่างนั้นล่ะค่ะ มา มาในแต่ละปราสาทว่า แต่ละที่อาจจะแบบว่า อ่า อย่างคุ้มวัดนี้อาจจะแบบว่ามี เขาเรียกว่าแรงบันดาลใจมาจากวัดพระแก้วก็ได้ หรือคุ้มวัดนี้อาจจะแบบว่าไปหยิบยกจากภาคเหนือมา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ละ ว แต่ละคุ้มก็จะไม่เหมือนกัน อย่างที่เราจำได้ บางที่ก็จะ บางคุ้มก็จะใช้เป็นเหมือนแบบคนแก่แบบว่า ที่ ที่เขา เขาสื่อมาว่าคนเราเหมือนเวียนว่ายตายเกิดสังขารไม่เที่ยง เขาก็ทำเป็น จำลองเป็นรูปคนแก่เนี่ยแหละค่ะ กำลังพนมมือ แล้วก็เหมือนทำจากเทียนน่ะมันสวยมากค่ะ แต่ละวัดก็จะมีแบบเอกลักษณ์ไม่เหมือนกัน อา
อา ครับผม ครับ ครับ อืม อ๋อ ครับ ครับ อา อ้อ ครับ ครับ อืม ครับ ครับ อ๋อ อา คือหลัก ๆ คือมันจะมีวัดอยู่ใช่ไหมครับ? คือจะ จะมีวัด แล้วก็ อย่างอื่นก็จะล้อมไปด้วยวัด เพราะธีมอื่น ๆ ก็จะล้อมวัดไว้ อ้อ โอเค พอเข้าใจได้แล้วครับ
ใช่ อา เอาจริง ๆ คือ คือปราสาท คือตัวปราสาทผึ้งอะค่ะ คือไม่ใช่ ใช่วัดหรอกค่ะ แต่ว่าพูดให้เห็นภาพเนาะ ว่าจะเหมือนลักษณะวัดไทย ก็คือปราสาทนั่นแหละ ใช่
อืม คล้าย ๆ วัดไทย แบบ แบบโบราณ ๆ หน่อย อ้อ เดี๋ยวผมต้องไปหาดูแล้ว ดูสวยงาม เออ ครับผม แล้วนอก อา ครับผม
มีความวิจิตร อา ค่ะ แล้วปีเนี้ยอยากให้ไปดูมาก ๆ เลย ก็คือสีดำแดงอันเนี้ยสวย ประทับใจสุด ๆ ค่ะ
ครับ ครับ อ อันนี้นี่ เอ่อ ช่วง ช่วงเดือนไหนเหรอครับ? เผื่อ เผื่อผมผ่านไป อาจจะได้แวะไปดู
ค่ะ

อ๋อ คือเริ่ม วันที่เริ่มวันแรก คือวันออกพรรษาใช่ไหมครับ? แล้วก็บวกไป 7 วัน 3 วัน อะไรก็ว่าไป
อา แต่ละปีไม่เหมือนกันค่ะ แต่ว่าโดยส่วนใหญ่ ใช่ โดยส่วนใหญ่เขาจะ มักจะจัดวันที่แห่ปราสาทผึ้งอะ ใกล้เคียงกับวันที่ออกพรรษาค่ะ เพราะว่า อย่างที่บอกว่ามีตำนานน่ะเนาะว่า จะต้องแบบว่า อา เอาปราสาทผึ้งเนี่ย เหมือนคนแบบว่าศรัทธาในพระพุทธศาสนาจำลองขึ้นมา เพื่อที่จะเอาไปถวายที่วัดพระธาตุ เพราะว่าวัดพระธาตุที่อยู่อะค่ะ เป็น เหมือนเขาเชื่อว่ามีรอยพระพุทธบาทอยู่ เหมือนเอาสิ่งพวกเนี้ยไปสักการะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อา
ประมาณนี้ อ๋อ ก็ไม่เหมือนกันด้วย เออ ครับ อ๋อ ครับ อ๋อ ครับ ครับผม อืม อืม ครับ ๆ อา มันก็เลยเป็นแบบ เออ ที่มาใช่ไหม ก็คือ ค ที่อยู่ใกล้กับวันออกพรรษา เป็นงานบุญแบบฉลองออกพรรษาไปด้วย อะไรอย่างงี้เลยเนาะ อา
ใช่ค่ะ อา งานบุญบ้านฉัน <chuckles>
เออ ดูสวย ดู ดู ดูดีจริงครับ แถว ๆ บ้านเกิดผม มันก็มีทำแบบแนว ๆ นี้ แต่แบบอันนี้ดู โอ้โฮ! ดูอลังมากกว่าเลย มีแบบ ข พายเรือด้วย มีงาน โอ้โฮ! ยาวเป็น 7 แปด โอ้โฮ 7 วันมั่ง โอ้โฮ มันแบบดู ดูน่าสนใจ เรื่องของกินน่าจะมีด้วยใช่ไหมครับ? ถ้า ห แบบงานอย่างงี้ <chuckles>
ค่ะ ใช่ เจ็ด วัน ใช่ค่ะ อา ค่ะ อา ปีหลัง ๆ มา ใช่เลยค่ะ เพราะว่าอย่าง เขาก็เรียกว่าปรับตามยุคสมัยเนาะ เอาแบบว่าอิเวนต์มาผสมกับงานบุญน่ะค่ะ ก็คือทาง ทางหน่วยงานราชการน่ะค่ะเขาก็จะจัดเป็นเทศกาลอาหารพร้อมกับงานนี้เลย แล้วก็จัดแบบโชว์แบบ อ่า ปราสาทผึ้งอะค่ะในงานก่อน ก่อนวันแห่ เหมือนเขาประยุกต์เพื่อให้คนรุ่นใหม่อะเข้าถึงได้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อา
ครับ ครับผม ครับ เออ โอ้ ครับ ครับผม ครับ อืม ก็ดีเนาะ ยิ่งคนเยอะ ก็ถือว่าแบบจะ ถือว่าร่วมงานบุญ อย่างงี้ ก็แบบยิ่งคนเยอะ ก็ได้ยิ่งเป็นส่วนหนึ่งของแบบ ได้บุญกันถ้วนหน้า เออ ดีครับ อันนี้ผมว่าน่าสนใจ
ใช่ค่ะ ใช่ มี